Iya, nah iya. Tapi, enggak semua orang bisa ternyata, Kak, gitu. Jadi, aku
Emang memerlukan kreativitas, sih, memang. <laughs>
Benar benar. <laughs>
Nah, ini menarik ya, ketika kamu menggunakan bahasa daerah sebagai budaya tradisi, terus kalau tiba-tiba kamu ngomong pakai bahasa daerah di rumah, orang tuamu tanggapannya gimana? Senengkah? Bangga? Atau malah bilang, "Ih, kok, jadi tiba-tiba ngomongin bahasa daerah?" Bahasa Indonesia? Gitu. Ada, enggak, sih?
Mhm. Heeh. <laughs> Oh. Aduh, aduh, ni kena banget nih. Tadinya dibilangin gitu ya kayak, kayak orang tuaku beneran bilang, <chuckles> oke. Mhm.
Oh, emang apa yang terjadi? Boleh, enggak? Ada kejadiannya, enggak? Masih inget enggak itu kejadiannya apa?
Ada ada ada, ada Kak. Jadi, waktu kecil, kan, aku, kan, kebiasaan tuh di rumah memang dibiasakan pakai bahasa Indonesia, gitu, loh. Mungkin aku ngerti, sih, kenapa orang tuaku, mmm, me enggak ngajarin aku langsung, secara langsung pakai bahasa daerah, gitu, karena ya itu tadi, be kebetulan aku bera berasal dari Sumatera, Kak. Yang mana tahu betul kan, Sumatera kan agak-agak keras, gitu, kan, Kak. Agak ketus gitu kan bahasanya, kan. Nah, mungkin eee iya, <laughs> ya agak keras, agak-agak keras, gitu kan, mmm, logatnya gitu. Nah, mungkin aku ngerti banget kenapa orang tuaku membiasakan aku, untuk membiasakan aku pakai bahasa Indonesia, karena kan bahasa Indonesia sopan, gitu kan, terus kalem, terus kayak enak lah didengar, terus juga itu juga bahasa ibu kita, gitu kan. Jadi, aku ngerti tu kenapa pakai itu. Nah, cuman ada momen waktu itu di mana, aku nggak sengaja, eee, ngebawa bahasa daerah, eee, aku ke rumah gitu dan itu ditegur waktu itu, eee kena tegur. Enggak salah, cuman apa ya. Ya itu tadi, karena mungkin di orang tuaku kaget kali ya, aku enggak pernah ngebawa bahasa daerah ke rumah, terus juga aku tuh, pada saat itu tuh, manggil adikku pakai kata, eee, "kau" gitu loh, Kak. Kalau bahasa, eee, Indonesia "kau" tuh "kamu," nah heeh.
Ih, cocok kali, memang, betul, iya, betul kali itu, iya. <chuckles> Loh! Kenak tegur? Emang bahasanya salah? Oh, iya iya. Mungkin kata gantinya kamu, kau, ya, karena kan, Sumatera kental sekali kalau ngomong, "kamu" itu "kau," gitu, ya.
Iya. Betul. Betul betul. Kau dan logatku juga mungkin logat yang pakai bahasa daerahku, gitu loh, Kak. Jadi, makin makin, tuh, kan. Jadi, orang tuaku mungkin nanggepinnya pas ngedengerin aku ngomong itu tuh, kayak enggak sopan, gitu loh. Padahal emang begitu logat daerahku, gitu loh. Cuman itu aku sempat trauma, sih, Kak. Ditegur kayak gitu, gitu. Aku sempet, mmm, berusaha untuk sebisa mungkin enggak pakai bahasa daerah di rumah, gitu. Jadi, aku kalau pakai bahasa daerah di luar sampai sekarang. <laughs>
Oh, gitu ya, wow Berarti orang tuamu ini, sampai hari ini enggak tahu dong kalau kamu tuh bisa bahasa daerah?
Iya. Heeh.